Ah là là, c'est fou ça et est-ce que tu as d'autres, heu, d'autres d'autres chansons, qui symbolisent peut-être les b des années 80 pour le coup? Parce que ça, c'est plus qu'années 90. Est-ce que tu as des chansons des années 80? Heu
Ouais. Ouais. Heu, l alors dans les années ouais. Heu
quand tu les entends, tu fais et puis, quand tu les entends, tu dis: «Ah ouais là ah là là ça me re v enfin vraiment ça, c'est c'est typique 80, ça me renvoie dans ces années, heu, d'insouciance sans téléphone, sans internet, sans <chuckles> s sans réseaux sociaux».
<laughs> Beh ouais, c'est vrai. Heu, ben, dans les années 80 j'étais pour le coup très jeune. Parce que 90, c'était mon adolescence, comme je t'expliquais donc heu, 80, j'étais c'était plus par rapport à mon papa, qui lui, nous faisait écouter énormément de de musique rock donc heu, nous là c'était plus, heu, tout ce qui est Dire Streets, heu, les choses comme ça. ZZ Top, heu, il nous faisait vraiment écouter aussi, hem heu, toujou tous les groupes anglo-saxons, parce que lui il est prof d'anglais et puis, heu, bah il aimait tout tout ce qui était anglais quoi et heu, il était assez orienté, Rolling Stones, tout ça, donc heu, il nous a vraiment fait découvrir. Ouais, heu, exactement, ils nous ouais il nous a tout fait découvrir ça, heu, quand même quand on était petits quoi, avec mes mes frères donc heu, et c'est de là, qu'est parti un peu aussi une je pense notre amour pour le rock, heu, par par la suite quoi.
Ouais. Mmh. Ah oui. Ouais. Hein. AC DC, Deep Purple tous ces trucs, heu, tu sais s ouais. Mouais. Mouais, même si c'est après enfin, c'est plutôt des groupes des années 70, mais bon
Oui! Ouais, ouais, ouais, heu, Dire Straits? Heu, ouais peut être quatre vingt, ouais, plutôt 80, ouais. Mmh.
après et heu, m m oui quatre vingt aussi, Dire Straits, ouais. Dire Straits, ouais, mon grand frère était allé les voir, je m'en rappelle en concert dans les années q ouh! Ça devait être fin 80, peut-être début 90, je m'en rappelle plus, mais
Ouais. Beh, Mark Knopfler, tournait encore, heu, récemment je crois. Heu, je crois que là, il a dû arrêter mais, heu, mon père allait les voir, heu, il y pas si longtemps, heu, il me semble, heu. Une dernière fois je crois que c'était un un de leurs derniers concerts, il a dit qu'après, il arrêtait mais heu, ouais c'est aussi comme c comme c'est groupes qui durent vraiment, heu fin, ils sont sur la durée quoi, c'est, heu, c'est assez fou quand même!
Mmh